Si, ça ça crée un lien intergénérationnel en plus, heu et puis même ça ça élargit, c'est plus parents, grands-parents, enfants. Tu te dis, il y a les cousins, les oncles, les tantes, donc ça permet d'élargir aussi, heu, les échanges les échanges quotidiens. Mmh, familiaux.
Mmh mh. Ouais. Ouais, exactement. Ouais, ouais, ben c'est su ouais, c'est super pratique parce que donc ma grand-mère, comme je t'ai dit, elle reçoit la version papier, mais moi, je vois aussi toutes les publications de mes cousins, mes oncles, mes tantes. Heu, ce qui fait que, ben, je suis aussi au courant des nouvelles qu'ils partagent pas enfin personnellement, moi je suis pas très réseaux sociaux, je poste, heu, heu, rien. <chuckles> Donc c'est pas comme ça qu'on va avoir des nouvelles de ma vie, heu et pareil pour certains cousins, cousines et heu, ben comme ça, j'ai des nouvelles. C'est c'est super cool franchement.
Mmh. Mmh mh. Beh oui. Ah ben, oui. Mmh mh. Peu? D'accord. <laughs> <laughs> Mmh. Ah oui et puis en plus, c'est au moment où tu peux les recevoir, c'est pas, heu, alors on prévoit un appel, heu, donc tu as cette liberté aussi, heu heu, chacun vit, heu, son c'est un peu ce que tu disais par rapport au Brésil et au Costa Rica. Avec le décalage horaire, ça crée quand même une certaine complexité, parce qu'on vit des moments différents. Entre celui qui se lève et celui qui se couche, alors que c'est à peu près la même heure, ou celui qui sort. Hem, ça crée, heu, voilà, des parfois des difficultés à, d à à faire que le lien soit naturel et là, c'est un peu pareil puisqu'on est t on a tous, j'imagine, d du travail, heu, tes cousins aussi, les grands-parents, au moins, ils travaillent plus, mais ils ont aussi des activités, ils ont un autre créneau horaire, les les parents et tout ça fait que tout le monde peut accéder à des informations sur ses proches au moment où il peut les recevoir et sous la forme aussi, qu'il est qui est adaptée, que ce soit du papier ou, heu, ou au ou au numérique. C'est intéressant et heu et et hem et du coup, est-ce que ça a géré créé plus d'occasions de se voir? Oui, tu disais maintenant, vous prévoyez une semaine chez tes grands-parents avec ta copine. Donc ça a créé cette envie? Heu, le fait d'avoir entretenu les liens, c'est ça? Cette envie de de proximité, heu, physique?
Mmh mh. Exactement. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais. Ouais. Mmh mh. Ouais, exactement. Mmh mh. Exactement. Mmh mh. Ouais. Alors c'est peut-être ouais, c'est alors c'est peut-être pas, heu, c'est peut-être pas la gazette qui a qui a donné cette envie-là, heu, mais par contre, une chose pour laquelle ça aide énormément, heu, c'est que vu qu'on on a des nouvelles, les uns des autres, on sait ce qui s'est passé, quand on se voit, c'est plus facile de discuter, contrairement à d'habitude où tu dis juste: «Bon ben, quoi de neuf, heu, dans ta vie?» Ça fait 6 mois que tu t'es pas vu, heu ouais voilà et puis juste, tu le fais pas en fait parce que, heu, voilà, tu dis juste, heu: «Bon moi je vais pas raconter tous les trucs qui se sont passés dans les derniers 6 mois», hem et heu et tout ça, franchement c'est top, ça permet, on de dire, heu: «Ah ben tiens, heu, j'ai vu que tu as fait une une randonnée à tel endroit, ça a l'air super, moi aussi j'ai trop envie d'y aller» et voilà, les c'est tu as des conversations naturelles qui s'engagent derrière.
Mmh mh. Oui. Oui. Bien sûr. Et il faut raconter 5 mois, ah oui. <laughs> Bah, oui. Mmh mh. Mmh. Mmh mh. Ouais.